А, поделись, пожалуйста, как соцсети меняют то, что мы смотрим и слушаем?
Ой, ты знаешь, мне кажется, я реально на своём примере ощутила. <chuckles> Э, й я, э. Начала смотреть, э, э, ситком "Друзья", да.
Так. Да, так.
Э, только благодаря соцсетям. <chuckles>
М, интересно. А а, как же ты кто тебя заинтересовал именно этим сериалом? Э, твои знакомые или просто увидела, а, в общем-то, вот это, м, афишу? <chuckles>
Слушай, э, э это скорее вот, э, меня подсадил именно Facebook Facebook своими рекомендациями, то есть это не были какие-то советы и рекомендации моих друзей. Ну, то есть, естественно, у меня были друзья, которые смотрели "Друзей". Н такой классический, э, сериал, который знают все. Э, вот, но я считала, что у меня есть другой любимый сериал- это "Теория Большого взрыва", и мне его более чем достаточно в ситкомах.
Так. Мгм. Да. Мгм. Хорошо. Мгм. А скажи, пожалуйста, а что тебе нравилось вот в "Теории Большого взрыва" и что ты нашла? А, может быть, какую-то замену в "Друзьях" нашла?
Ой, слушай, "Теория Большого взрыва"- это мой моя многолетняя терапия, с смехотерапия. Я много, э, мне кажется, реально много лет постепенно смотрела его. Я смотрела, э, на английском, решила себе не давать возможности расслабляться и, э, якобы иметь какой-то такой дополнительный обучающий
Так. Ага. Да. Мгм.
Обучающую пользу. Да, то есть и хихикать, и в то же время прокачивать современный, э, американский английский.
Как практика языка, да, у тебя как таковая была, да?
Да-да-да. Я, поскольку не жила в языковой я английской среде, поэтому для меня это было актуально. Но, справедливости ради, конечно же, это делалось не для языка, ам, именно из-за той из-за того юмора, из-за той энергии, которую мне давал этот сериал.
Мгм. Мгм. Мгм. Да. Хорошо. А скажи, а ты всё понимала, что вот в сериале, э, ш о чём они говорят, какие шутки употребляют, или как-то ты, м, уже с практикой начала понимать больше?
Я надеюсь, что я стала понимать больше, но, если честно, э, это уже какая-то вторичная вещь, потому что ты, когда много лет смотришь, эм, там знакомых тебе персонажей, э, меньше всего интересуют какие-то прям совсем детали, тебя скорее интересует развитие этих персонажей.
Так. Ага. Так. Мгм.
Ну, на самом деле, шутки, конечно, тоже важны, потому что он такой, как любой ситком, очень насыщенный, и каждый гэг, каждая шутка, она прямо, вот, нужно залезть в слова, поэтому я, м, часто смотрела с субтитрами или там смотрела без субтитров, но потом возвращалась и, э, смотрела, что же, над чем же все посмеялись.
Конечно. Хорошо. Здорово. А пор получается, ты сейчас вот можешь, если пересмотреть этот сериал, и ты всё поймёшь, о чём шутки, да, и вспомнишь какие-то моменты, даже если ты не знала раньше, абсолютно можешь смотреть спокойно на английском языке и даже без субтитров.
Не знаю, если честно, не проверяла, могу проверить, но просто сериал-то длинный, сколько там 10-11, э, э, сезонов, поэтому я н не могу сказать, что знаю его наизусть. Ну, собственно говоря, наверное, не в этом и смысл, то есть всё-таки там была задача не обучающая, а скорее, как и сказала, такая терапевтическая эмоциональная поддержка.
Так. Мгм. Хорошо. Н-да. А скажи, а вот, э, как у тебя получи сложилось с сериалом "Друзья"? А т так же получилось или, э, как-то, что-то, какие-то новые эмоции, может быть, э, новые шутки. Вот как на тебя повлиял этот сериал в целом?
Ты знаешь, с Др с сериалом "Друзья" вообще другой опыт, потому что, м, "Теорию Большого взрыва" я смотрела сама регулярно, а на "Друзей" я вышла из рекомендации "Фейсбука", а, который, э, м, там в моей ленте стал подбрасывать мне маленькие отрывки, э, "Друзей", и я просто в таком, м, обычном скроллинге, когда не хочется думать, а хочется смотреть котиков и там, не знаю, какие-то короткие смешные или красивые видео. <chuckles>
Мгм. Так. Мгм. М, так. Ага.
Мне стал, а, Facebook подбрасывать, э, сериал "Друзей", ну, вероятно, по какой-то таргетированию. Ну, и я стала его смотреть, естественно, он стал подбрасывать ещё больше.
Хорошо. Мгм. А, ещё какие-то сериалы дополнительные, да? Или, э, может быть, видео?
Э, он стал подбрасывать больше мне вот этих вот маленьких кусочков, а, ам, "Друзей", да, то есть причем он ведь показывает не весь эп эпизод, а там вот как такой микросериал, то есть буквально эпизод эпизода, там что-нибудь 10-15, э, секунд, как обычно бывает в в "Фейсбуке".
А, "Друзей". Мгм. Н-да. Так, чтобы как-то заинтересовать тебя, и, э это действительно получилось у "Фейсбука", да?
Ну, на самом деле, в принципе, ситкомы, они так созданы, что ты можешь смотреть их, во-первых, просто 1 эпизод и даже эпизод эпизода, то есть какой-то кусочек вырезанный, там есть 1 гэг, да, 1 шутка, и, когда ты уже персонажа более-менее как-то знаешь, то, м, такой даже короткий, э, эпизодик, он даёт вот этот вот быстрый впрыск эндорфина позитивного.
М-да. Так. Ага. Хорошо. Мгм. Здорово. Ну, а, ну, а в целом, а, тебе понравился этот сериал? Ам, может быть, и больше, меньше, вот как "Теория Большого взрыва" или нет, или это вообще новый, э, какой-то вклад в свой интерес или эмоции? Нет?
Ну, я, э, в в видишь, я действительно начала смотреть "Друзей", ну, скажем так, не так, э, наверное, как "Теорию Большого взрыва", м, которой я была очень лояльная и возвращалась, значит, всё время к ней. Тут, э, мне, наверное, хватает вот этих вот
Да. Да.
микроэпизодов, а, от, э, "Фейсбука".
Хорошо.
А, и там н не могу сейчас сравнивать, то есть, ну, они близки, э, по, э, стилю с, э, "Теорией Большого взрыва", это оба такие конституционные комедии. Э, но я думаю, что, конечно, эмоциональной привязки у меня больше к "Теории Большого взрыва", поскольку с теми персонажами я, э, я прожила много лет.
Мгм. Понятно. Мгм. А скажи, а вот в целом соцсети, вот ты говоришь, "Фейсбук" ты используешь, да? Они как-то влияют на, ну, восприятие каких-то ещё, может быть, информации либо новостей, которые, вот, может быть, ты просматриваешь? А, вот как в целом они меняют твою жизнь?
Ох, и да, действительно, ну, тут изменения незаметны. Мне кажется, что в первую очередь, э, а, тем эм, скажем так, короткими кусками информации, которые ты воспринимаешь, то есть такое клиповое мышление. То есть это то, что формируется, э, соцсетями и "Инстаграм", в котором, принципе, тоже плотно сижу, э, "Фейсбук" скорее фоном, но, видишь, даже такой фон, он меня подсадил на какие-то сериалы, которые я не планировала смотреть.
Да, мгм. Так. М-да. Мгм.
То есть такая клиповость, э, оче очень быстрое восприятие, э, разной информации, которая перемешана и постоянно борется за твоё внимание.
Мгм, а ты поддаёшься вот всё-таки на такие провокации в соцсетях? Всегда.
Конечно, подаюсь. Я же б вот, начиная вот от этих друзей, ну, как всегда- не всегда, а вот я подсела еще на один, э, сериал, э но это сериал, который я даже смотрела давно, очень давно. А, это "Секс в большом городе".
Мгм, да. Ага. Ага.
Вот в своё время я его посмотрела в 18 лет и как-то забыла, его не было в моей жизни. И вот сейчас, по прошествию много лет, опять же благодаря "Фейсбук", он меня стал, значит, им соблазнять, и я не могу удержаться, постоянно тыкаю в эти маленькие эпизоды.
Хорошо. Мгм. Пересмотреть, да, что-то или вспомнить какие-то эмоции, в том числе от каких-то серий, да, которые ты смотрела?
Да, я начала пересматривать, именно так бы, может быть, мне и в голову не пришло. А вот из-за того, что такие тизеры, э, были от "Фейсбука", я в к этому опыту вернулась.
Мгм. Да. Мгм. Ну, а ты сама считаешь, как вот, э, для тебя это всё-таки плюсы или минусы, а они отвлекают или, наоборот, тебе вот положительные там эмоции дают эти сериалы? Для тебя как вот это всё?
Я думаю, что здесь, как всегда, б не бывает, э, черного и белого, то есть это и тот, и другой опыт. То есть, с одной стороны, эм, соцсети- это всё-таки очень часто развлекательный контент, поэтому это такое переключение, возможность получить, э, быструю позитивную эмоцию, э, но это, как со сладким, можно перестараться и, м, слишком много переесть.
Мгм. Да. Ага. Мгм. Ну, а а есть ещё вот, кстати, мнение людей, которые, например, используют соцсети за счёт информации, которая там есть. Да, то есть, люди с разным опытом, не надо, например, спрашивать друзей, а, например, приезжают там в другие страны, есть группы, именно относящиеся к этим странам, и ищут информацию, как, например, оформить те же документы, какие-то, э, вапре решить вопросы. А, э, п потому что это не всегда, да, соцсети, там, это только, там, видео и рилс, там, ещё что-то. Вот как ты к такой информации относишься?
Мгм. Ой, я отлично н отношусь. Я всегда, когда переезжала куда-нибудь в новое место, м, я всегда искала комьюнити, в первую очередь онлайн, и мне периодически везло. Я находила очень полезные группы, где действительно, как ты говоришь, э, я решала много практических вопросов, э, юридических, по оформлению, по работе, не знаю, по прививкам в момент пандемии. То есть я находила такое дружественное комьюнити.
Мгм. Мгм. Да. Да. Мгм. Да. И в целом, э, всё-таки, возможно, соцсети ну, в зависимости от человека, да, кто как использует. И действительно, кто-то, может быть, э, просматривает видео или, а, там какие-то сериалы находит, фильмы, в том числе рекомендации, да, а кто-то просто за счёт информации, да, ну, м, возможно, уладит свою жизнью. И это действительно тоже помогает некоторым людям. Да?
Я бы это не делила. Я думаю, что каждый человек использует, э, п многие возможности если он использует соцсети, использует многие в возможности и вот эти чрезмерные: и для развлечения, и для информирования, и, да, для думскроллинга. То есть когда ты погружаешься в какую-то негативную информацию и тебе трудно остановиться. Ну, то есть, э, в у соцсетей, э, очень много разных лиц.
М. Так. Мгм. Так.
Это как бутыл бутылка вина, да. Ты можешь посидеть с друзьями и приятно провести время за бокальчиком, а это может вы вылиться и в большую проблему.
<chuckles> Ага. Хорошо. Ну да, в целом. Ну, хорошо. А ты больше для каких целей выбираешь всё-таки соцсети? Вот, если рассматривать твою жизнь, может быть, ситуации какие-то жизненные, вот, э, больше всего, э, как у тебя перевешивают тут именно? В чём интерес?
Я думаю, что для общения, потому что, э, соцсети мне помогли сохранить контакты с друзьями, с которыми мы теперь, э, там, живём в разных странах, например.
Мгм. Так.
Бам. Какие-то контакты даже, наоборот, завести. То есть у меня есть мои там онлайн-друзья, э, с которыми я, может быть, вообще много лет не виделась. Или есть кто-то, с кем я даже вообще никогда не виделась. <chuckles> Но, а но мы там регулярно, как ты, перебрасываемся словом, да, комментариями
Ага. Да. Мгм.
а, в соцсетях. Поэтому, э, соцсети для меня именно про социальные связи во многом.
Хорошо. Ну, а в общем-то, они действительно соцсети, да, а, помогают людям какие-то ситуации увидеть или что-то найти, какую-то информацию. Это правда. И в том числе, а, поддерживать контакт со знакомыми, с какими-то близкими людьми, а, даже и открывать новые какие-то знакомства. А вот в плане работы ты как-то задействуешь соцсети, используешь, может быть, в плане информации? Даже.
Всё так. Да, у меня раньше в моей жизни соцсети были очень плотно, п впис вписаны в мои рабочие контакты, поскольку у меня работа, в принципе, была связана с коммуникацией. И, м, для, э, там работы, э, м, тот же самый "Фейсбук" был абсолютно рабочим ресурсом. Да, то есть, помимо "Линкдин", который по умолчанию является такой, э, рабочей соцсетью, э, там в том окружении, где я работала, "Фейсбук" использовался не только не столько для личной жизни, а, сколько, ип там для рабочих контактов.
Да. Мгм. Так. М, да. Мгм. Мгм. Хорошо. Ну, а вот, э, как ты думаешь, твоё мнение, а в плане соцсетей, как вот они, м, э, будут развиваться, ну, вот в ближайшем хотя бы будущем? И, а, смогут ли люди действительно как-то использовать их с пользой, а не просто, вот, ради развлечения, да, может быть, как-то изменится, поменяется что-то, либо всем всё надоест и всё, за кхе э, в общем-то, удалятся все из соцсетей, как ты думаешь?
Я думаю, что люди не перестанут развлекаться. Это всегда будет основное, что они будут делать. Потому что рассчитывать на то, что, э, люди пойдут, такие, массово учиться: "Давайте же будем делать что-нибудь полезное". Нет. Люди будут от стресса, эм, справляться
Да. Мгм.
э, с помощью развлечений, какого бы формата они ни были, какую бы платформа это ни предла ни ни предлагала. Поэтому, я думаю, что да, у платформ большое большое будущее, ну, как-то есть ощущение, что Facebook э, э, хереет, и это такая площадка для пенсионеров.
Мгм. Мгм. Мгм. Да? Мгм. Хм. А какая боль больше всё-таки развивается сейчас, э, действительно?
Ну, говорят, что "ТикТок", в принципе, впереди планеты всей.
М, да. А, то есть за счёт видео, да, или там за счёт, а, всё-таки людей, кто ис э, просматривает эти видео, или "ТикТок", или ещё какие-то имеет, а, взаимодействия, не только видео?
"Инстаграм", кажется, тоже. Мгм. Я, по правде сказать, не являюсь экспертом в "ТикТоке", и я им не пользуюсь, потому что мне хватает "Инстаграма" в первую очередь. Вот "Фейсбук"- так, м, очень как бы редко, особенно щас уже не использую, вот. Но, насколько я понимаю, действительно вот эта вот поддержка вот этого клипового мышления, быстрая информация, с одной стороны, развлекательная, с другой стороны, информативная- это всё в "ТикТок".
Мгм. Да. Мгм. Ясно. Мгм. Да. Ясно. Ну, хорошо, спасибо большое, что поделилась своими мыслями, своей историей, и действительно было приятно поговорить с тобой, пообщаться.
Спасибо тебе за вопросы. Пока-пока.
Мгм. Спасибо. Пока-пока.